À, có nghĩa là khi xem ở nhà thì mình bị, ờ, tiếng ồn nó, kiểu, nó cứ vang vọng ở bên tai cho nên là mình không có tập trung được ấy. Còn xem ở trong rạp là lúc đấy là mình tập trung hoàn toàn vào đấy ấy, cái chất lượng âm thanh thì nó cao này, xong đó là hình ảnh thì nó to, rồi xong đó là hiệu ứng đám đông thì nó cũng rất là vui nữa, nên nó rất là thú vị, đúng không bạn?
Đúng rồi, với lại ngoài ra nha, mình cũng hông phải là mình chỉ đi xem phim với bạn gái không, mà từ từ cái đợt đó khi mà mình cảm thấy, ờ, xem phim ở ngoài rạp nó nó hay và nó thú vị lắm và nó cứ cảm xúc nó rất là khác so với ở nhà, á cho nên là cũng có vài lần người tăm s đi xem phim chung với với bạn bè của mình nữa nè, một nhóm bạn đi cũng rất là thú vị, rất là vui.
À! À, cũng là một cái đối tượng khác để đi xem phim cùng đấy, đúng không? Thế vậy thì cái lần thứ hai đi xem phim ở rạp cùng với bạn bè đấy ấy, thì cái cảm xúc của bạn nó như thế nào? À, với lại cả cái bộ phim mà bạn xem là bộ phim gì nữa?
<laughs> Bộ phim này mình nói ra chắc là chắc là bạn mắc cười lắm, tức nghĩa là bộ phim này nó liên quan tới, a, tới tới mặt tình cảm, tới mặt sinh lý. <chuckles> Ơ, à, mình hông mình hổng nhớ tên bộ phim, coi như là bộ phim nó nói nôm na giống là bộ phim gì, 59-58 tư thế gì đó hổng nhớ. <laughs> Đó, đi keo nguyên một đám đi xem.
À. Ờ, ô kê, ô kê. Ừm, ừm. À, rồi, ô kê. Thế thì bạn có thể, ừm ờ, bạn có thể kể thêm về những cái, ơ, thú vị cũng như là cái mà gây ấn tượng ở trong cái bộ phim đấy, cũng như là cái không gian ở rạp chiếu phim đấy ấy, để xem là có gì thú vị hơn, được không?
Thì đó, như nãy mình nói đó, là khi mình đam xem xem phim ngoài rạp như vậy, nhất là đi với đám đông bạn bè thì nó có hiệu ứng đám đông, ví dụ như là một cái phân cảnh hài hài gì đó đi, ví dụ như đối với mình mình cảm thấy nó bình thường nó hổng có hài, mà tự nhiên cái đám bạn mình nó lại cười ồ lên nó cũng khiến cho mình mắc cười theo. <laughs> Nó thú vị là thú vị chỗ đó, đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi.
Đúng rồi. Ừm. À ha. À, vậy luôn á hả? Ừm, hiệu ứng đám đông này cũng hay ha! Kiểu mình còn chưa cả kịp buồn cười nhưng mà thấy bạn mình cười hay là những người khác ở trong rạp cùng cười là mình cũng cười theo ấy nhỉ? Cũng thú vị mà, đúng không? Thế thì ví dụ giả sử như những cảm xúc khác thì sao? Ví dụ như khóc thì sao? Thì bạn có có theo hiệu ứng đám đông không?
Ừm, ờ, đúng rồi, đúng rồi, còn một còn một cái. Cũng cũng y như là vậy, cũng y như vậy luôn, có nghĩa là đôi khi có những phân cảnh đúng rồi, đôi khi nó sẽ tùy, ờ, ví dụ mình là cái người hông có hông có dễ xúc động, hông dễ khóc, ví dụ mình coi bộ phim đó ở nhà của mình thì mình cảm thấy rất bình thường. Đó, nhưng mà khi mình đi xem phim rạp tự nhiên mình thấy ủa, sao mọi người kế bên ai cũng rưng rưng, ai <chuckles> thậm chí có người khóc chảy nước mắt nữa n mình cảm thấy ồ ô kê, mình cũng cũng cũng cảm nhận theo cái cái đám đông như vậy.
Ừ, vậy luôn á hả? À! Ờ. Ờ ha.

Cái cái cái việc mà, ờ, không khí nè, cái việc mà cảm xúc ở rạp thì nó tốt thật đó. Nhưng mà nói về mặt chi phí nha, trời ơi, đi đi đi xem rạp chắc chắn là phải tốn hơn xem ở nhà nhiều luôn. <chuckles> Đầu tiên là chi phí, ờ
Ừm. Ừ. Nhưng mà nó tốn ở những cái khoản nào hả bạn? Ừm.
cái thực tế đầu tiên là cái tốn ở tiền xăng nữa để để chạy đi đi đi xem, mà mà đặc biệt ở nhà mình cách xa cái chỗ xem nữa đi khá xa luôn đó. Tiền xăng là một, mà thứ hai là tiền mua vé. <chuckles>
À, ừ, đúng rồi. Ừm, về chi phí đi lại đó, đúng không? Rồi xong đó là mới đến cái tiền vé, rồi tiền khác nhỉ?
Kiểu, ơ, kiểu vé, ờ, ờ còn nữa chưa hết, tiền vé rồi tiền hổng lẽ bây giờ mình đi mua vé xong mình vô rạp, cái cái hai hai hai tay không, đúng không? Cũng phải mua bắp, mua nước, mua ba mua đồ này nọ các kiểu ăn ngồi, nhất là đi với bạn gái nữa, sĩ diện mà phải mua nhiều. <laughs> Đó, cho nên tốn rất là tốn chi phí, so với mình xem phim ở nhà.
Đúng rồi. À! Ừm, ừm. Đúng rồi. À, tính ra là ừ. Vậy thì so với ở nhà thì bạn thường chuẩn bị cái gì khác để xem cùng không? Hay là cứ xem phim là bật lên rồi xem thôi?
Ờ, mình thì rất đơn giản, ví dụ như mình coi một mình thì mình chả cần phải chuẩn bị gì hết, cứ bật lên mà xem, rồi ví dụ như có cái đồ ăn nhẹ hay là nước kế bên mà mà chuẩn bị sẵn cũng rẻ tiền thôi. Đó, nhưng mà ví dụ như có bạn gái xem thì mình cũng chuẩn bị nhiều thêm, nhưng mà thật ra nó chuẩn bị như vậy nó cũng không có tốn bằng khi mình đi xem rạp đâu, thường xem rạp giá rất là cao.
Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, thực ra thì cái việc mà ở nhà thì chắc chắn là chi phí thì sẽ rẻ hơn rồi, còn đi ra ngoài rạp thì như bạn nói rồi đấy, chi phí xăng xe, rồi là xong đó là tiền vé, rồi tiền đồ ăn, đồ uống đó, đúng không? Còn chưa kể là có những cái phí khác nó phát sinh sau cái chuyến đi, đúng không? Ừm. Vậy thì nếu mà bây giờ
Ừm. Đúng rồi, nó nó cao lắm, ừm. Đúng rồi, hổng lẽ bây giờ hổng lẽ bây giờ coi phim xong đi về? Cũng phải đi ăn, <chuckles> đi uống.
Ừ, ừ. Đúng rồi, ừm. Thế vậy thì sau khi mà bạn đã, ờ, đi xem rạp vài lần như thế và cũng xem phim tại nhà nhiều lần như thế rồi ấy, mà lại còn cân nhắc đến cả cái chi phí nữa ấy, thì đến hiện tại thì bạn thích là sẽ xem rạp nhiều hơn hay là xem phim ở nhà nhiều hơn?

Ừm, có thể nói về sự khác biệt giữa xem phim ở rạp với lại xem phim ở nhà được không?
Ôi, nó khác biệt nhiều lắm bạn ơi, rất, rất, rất là khác biệt luôn, đó. Nó khác ở chỗ là về mình nói về cái vấn đề về, ờm, chất lượng nè, đó, chất lượng âm thanh hình ảnh. <chuckles>
Nhiều thế cơ á! Ờ. Ô kê nha. Thế có thể là về chất lượng âm thanh, hình ảnh hay là còn chất lượng gì nữa không hả bạn? Bạn có thể nói rõ thêm được không?
Mình nói về chất lượng âm thanh hình ảnh chút đi ha, coi ở rạp ở nhà nó khác chỗ này. Thứ nhất là về hình ảnh, mình coi ở nhà thì hông thể nào mà mình coi được một cái màn hình nó lớn được, đúng hông? Tivi lớn lắm cũng chỉ khoảng, a, vài chục inch thôi.
Ừm, ừm. <chuckles> Ô kê nhá. À. À, đúng rồi. Ừm, ừm. Còn ở rạp thì rất là to đo, đúng không? Ừm.
Á, còn Đúng rồi, ở rạp thì màn hình nó vài trăm inch luôn, đó là cái thứ nhất, về chất lượng. Cái thứ hai là về âm thanh, đó, âm thanh thì ở nhà cùng lắm mình chỉ nghe được, gọi là, mình đầu tư được hệ thống âm thanh, gọi là, 5D thôi, ví dụ như vậy. Đó, nhưng mà khi ra rạp mình nghe mình nghe được thậm chí 7D, 9D nó sống động, nó chân thật luôn.
Ờ, đúng rồi. À. Ờ, cũng khá là đúng á. À, có nghĩa là ở ngoài rạp là cái cái số D là nó rất là to đấy, đúng không? Thế bạn đã từng là có cái trải nghiệm nào mà xem ở rạp mà xong, kiểu, cảm giác là nó quá là tuyệt vời, xong xong đó là bạn sang xem ở nhà ấy, thì cái cảm giác nó chỉ bằng phân nửa hoặc là nó kém ơi là kém xong bạn, kiểu, có cái, ơ, sự cảm xúc là chán nản gì không?